確かに。ああ、それすごくいいですね。しかも、なんかその、やっぱり、その、すさっき話したように、やっぱり僕のスポーツに対する恐怖心っていうところは、周りからの目あの、冷たい視線ってゆうところから始まってるので、なんかそういった、もう、助け合いですよね。それこそハイキングだったりとか、そ、と登山とかってゆうの、そういったところから、こう、チームプレイだったり、誰かと一緒にやることの喜びってゆうこと感じて、それで、あの、いざ、じゃあ、実際なんか、こう、一緒にやってみよう、なんかこう、すあの、スポーツ始めてみようってゆうのは、いい順序ですね。
はい。 うんうん。 はい。 うん。 そうですね。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 そうですね。まあ、ほんとに、その、まあ、ネパールとか日本国内でも、わりとこう、トレッキングとか、あの、していると、他にも同じような、なんか、こころざしじゃないですけど、なんかこう、歩いてる人とかがいるので、なんか結構こう、そういったかたちで、ああ、じゃ、一緒に行こうかみたいな感じで、仲間が増えてくるとか、そういった側面もありますね。
なるほど、うん。 はい。 ああ、そうなんだ。 ええ、素敵ですね、それは。え、ちょっと、ちょじゃあ、今日教えてもらったこと参考にして、こう、スポーツに対する、まあ、あの、恐怖心っていうのを徐々に取り払っていって、なんか段階的にではあると思うんですけど、あの、なんかね、こう、新しいこと始めるのに対して怖がらないように、していきたいなって思いました。今日、たくさんお話聞いていただいて、素敵なアドバイスまでいただいて、ほんとにありがとうございました。
はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 そうですね、是非、あの、競技スポーツだけじゃなくて、先ほどおっしゃっていただいたように、なんかこう、仲間を作って、一緒になんかこう、ゴールを目指す、そういったところもあるので、是非、なんかこう、お時間があるようでしたら、なんかこう、自分自身に合ったようなのを見つけられて、是非、いろいろトライしてみてください。
はい、今日は、ありがとうございました。失礼いたします。